Oye, fíjate que, no sé, últimamente he tenido esta situación como de agotamiento por tantas, pues, multitareas, tantas notificaciones constantes. Y como que este ruido digital, de cierta forma, me está generando <chuckles> demasiado estrés, y muchas veces me ha generado, pues, que esté procrastinando demasiado, como que me la paso mucho tiempo en mi celular, con las notificaciones, y como que no me puedo llegar a concentrar en en mi trabajo. Y que de cierta forma me ha generado, pues, cierto estrés al al estar, pues, buscando soluciones que no encuentro. Entonces, no sé si puedas aconsejarme, darme alguna idea, algún consejo, algún, no sé, algo que me pueda ayudar para tratar de de no sentirme tan agotado y tal vez reducir estos tiempos en en la pantalla.
Oh, okey. Eh, no, pues, primero que nada, lamento mucho la situación por la que estás pasando. Eh, creo que a o hoy en día es algo muy común, pero yo considero, o espero que mediante esta conversación podamos encontrar alguna solución juntos que te pueda ayudar a a salir de este problema. Solamente para tener un poquito más de contexto, me gustaría preguntarte, mm, ¿en qué momentos del día sientes como más interrupciones, eh, es de algún tipo de o sea, es en tu celular, o es en tu computadora, o tienes algún otro dispositivo, o cómo funciona?
Ajá. Pues mira, creo que, tengo 2 plataformas, que son las que más me llegan notificaciones, eh, creo que es más, por la parte de de Instagram y de WhatsApp. Y siento yo, que en el momento, como del día específico, que me llegan notificaciones, creo que es p cerca de la 1, 2 de la de la tarde, donde me empiezan como a llegar ciertas notificaciones, de b a veces de de compañeros, de amigos, o de mi pareja que pues, de repente salen a comer en sus trabajos, y demás, entonces, como que, es donde más interacción tengo durante todo el día, y siento que es donde, de cierto modo, me me interrumpe más, porque una vez que m que empiezo como a a lo mejor, en ver, en en en Tik Tok, o en Instagram, o p contestar mensajes en en WhatsApp, me como que me pico, y me quedo ahí, 1 o 2 horas más de después de como de este lapso de tiempo. Que ya después, pues si lo vemos como a en gran cantidad, pues sí es bastante tiempo, que pues, voy perdiendo a lo largo del día, por estar viendo o o in <shushes> co como tal, viendo videos e en en estas plataformas, que pues, de cierto modo, me es complicado, el quitarme esta estas ganas, esta intención.
Sí, entiendo, creo que lo que ocurre es que te distrae y pierdes la concentración, y ya de ahí como que te cuesta volver a agarrar el ritmo, ¿no? Eh, pero me gustaría preguntarte, ¿tienes como algunos horarios fijos? O sea, que ¿tú tienes como que ya una rutina preestablecida y te apegues mucho a ella, o estás como que de forma fluyendo, más variable, y de que no no importa, o o cómo es, eh, pues, esa rutina o ese esos horarios?
Sí. Pues fíjate que en cuestión de horarios no tengo algo fijo. Realmente, mi trabajo me permite tener como horarios de entrada diversos, eh, igual de salida. Entonces, como tal, no no tengo como un horario fijo, y sí son un poco más variables, son un poco más flexibles, puedo hacer, no sé, unas cuantas horas en la mañana, tener como un descanso, hacer otras en la tarde, incluso en la noche puedo llegar como a hacer unas cuantas horas o un cierto una cierta cantidad de de tiempo. Entonces, creo que, como tal, eso es una parte que de cierto modo me influye a tal vez no darme cuenta de que estoy procrastinando y que, pues esta este ruido digital es lo que me está ocasionando como que a veces me llegue a dormir tarde por cumplir como con ciertas metas o con ciertos proyectos, como que eso siento que es lo que me está generando esta situación y que, de cierto modo, el que, pues, me desvele por entregar estos proyectos, a su vez, me genera que no pueda dormir y que al día siguiente tenga con mucho sueño y que me esté estresando porque quiero a lo mejor dormir, como que no siento como estas ganas tal vez de trabajar, como que me se hace un círculo vicioso.
Okey, entiendo. Oye, y ya como última pregunta, antes de seguir a las recomendaciones que te puedo hacer, eh, ¿antes ya has probado alguna estrategia para reducir estas distracciones?, ¿te ha funcionado? ¿Lo has hecho o no la has hecho, apenas te diste cuenta, qué qué ha pasado, cómo funcionan?
Ajá. Pues mira, me me he dado cuenta de, pues, todos estos problemas. intentado el quitar las notificaciones de mi celular, pero creo que se volvió contraproducente porque ahora lo reviso más constante. Siento que al no estar llegándome estas notificaciones, como que digo: "Ah, ¿qué tal si me mandaron un mensaje?". Y abro, eh, una aplicación. Ah, no tengo, me salgo. Ah, pero ¿qué tal que me llegó en otra? Entonces, abro la otra aplicación. Entonces, como que me voy de una aplicación en otra y, pues, realmente <chuckles> no me ayudó del todo. No sé si por un tema ahí ya, pues mío, de que me estoy como en constante pensamiento de del uso de redes sociales y demás, pero sí lo intenté y no me funcionó del todo. También, junto con esto, intenté el poner mi ce mi celular en en modo silencio, o sea, no me llegan notificaciones, no vibra, no hace ningún ruido ni nada. Entonces, ese me funcionó un poco más y creo que ese es, lo que el que he mantenido, pues, hasta hoy en día, pero como tal no del todo me ha funcionado.
Okey, entiendo, pues bueno, creo que con todo este contexto te puedo dar una serie de recomendaciones que espero que te ayuden. Primero, eh, creo que podría funcionar que establezcas un poquito de límites con con tu red cercana o con las personas con las que interactúas en redes sociales. No sé, que establezcas un horario, por ejemplo, y que si dices: "Ah, bueno, eh, ahorita me voy a meter a trabajar 2 horas, este, no voy a parar", por eso de que tu ambiente o tu trabajo te permite tener esa flexibilidad, que les escribas, ¿no? Oigan, eh, voy a estar trabajando, eh, ahorita hasta tal hora, eh, no me escriban, porfa, porque, pues, me distraigo fácil. Ayúdenme, solamente si es algo muy importante, eh, o de una emergencia, eh, llámenme, ¿no? Y entonces, pues, supongo que tu red de apoyo te va va no va a tener problema en apoyarte en eso y puedes estar trabajando sin la premura o la angustia de que, ¿qué tal si me escribieron, qué tal si no? Tú ya avisaste y de cierta manera también estás estableciendo, pues, un límite para para respetar tu tu espacio de tiempo, ¿no? Y tu espacio de trabajo, ¿no? Perdón. Y de ahí, pues, también establecer otro espacio en el que digas: "Ah, ok, bueno, ahorita sí, eh, voy a darme el tiempo de comer, y y ahorita sí puedo interactuar con todos", ¿no? Y, ah, ¿qué onda? Eh, los saludas, interactúas, pero, pues, eh, ya tú te estableciste cierto tiempo, y ya de ahí regresas a trabajar, y otra vez. También creo que sería, eh, bueno o positivo que simplificaras, pues, el entorno de trabajo, a lo mejor, eh, no sé si trabajas en computadora y también tienes a la mano tu celular, pero en tu computadora tienes tus redes sociales abiertas y te llegan notificaciones, quizá eso te pueda distraer. Entonces, pues, simplificar, ¿no? Quizá cierras la sesión de tus redes sociales en la computadora y solamente dejas el celular, pero cuando estás trabajando, lo pones a un ladito, solamente por si ocurre una emergencia, puedas contestar a tiempo, y en la computadora no hay nada para que te permita concentrarte y, pues, realizar tus tareas, ¿no? Existe también un método de una técnica de concentración que se llama pomodoro y consiste en una tarea a la vez con descan descansos planificados, que es, pues, lo que te menciono, ¿no? Prácticamente que tú vayas, eh, planeando y, pues, di diciendo así como de que: "Ay, pues, me la voy a llevar tranquila y voy a a obtener un equilibrio", ¿no?, "eh, voy a hacer una tarea o voy a trabajar tanto número de horas, y de ahí, eh, voy a tener tanto tiempo para estar en el teléfono". Y creo que así podrás encontrar un equilibrio, y estar más concentrado, y disfrutar más cuando estás en el teléfono, no sé, ¿qué te parece?
Ajá. Sí. Entiendo. Fíjate que aho ahorita que mencionaste esta parte de de la técnica de concentración de Pomodoro, lo he llegado a escuchar, pero no sabía que podía tal vez como implementarlo en este proceso y que de cierta forma, pues me ayudara como a des a tener estos descansos, todas estas situaciones que que conflictúan un poco mi concentración. Eh, me parecen muy buenos estos consejos, realmente me diste una amplia ca va variedad de de consejos, de sugerencias, de cosas que podré realizar tanto en mi entorno como en en cuestión de las notificaciones, en cuestión de tal vez hablar como con la gente cercana, limitar como esta esta interacción con las personas. Creo que es es me diste de verdad muchísimos consejos muy variados, de verdad que creo que muy complementarios el uno del otro. Creo que si si llego a a realizar como todos estos consejos que me diste, me van a funcionar muy bien para tener como una concentración muy adecuada que se adapte a a mis, no vaya, a mi a mis ganas de hacer cosas, ah, pues sí, a generar como todo esta interacción eh, tanto en el trabajo como en en en mi vida como aparte en mi vida personal, que creo que me me van a funcionar muchísimo. Pero me llamaba mucho la atención la parte de de a lo mejor el el simplificar como el entorno, de que todo sea en un solo dispositivo. Creo que esa es la parte que más me llama la atención, porque justo en esta parte es donde tengo notificaciones, tanto en mi computadora como en mi celular. Entonces creo que ahí es donde tengo que aprender tal vez a acomodar qué aplicaciones me podrían servir en computadora, qué, cuáles en celular, y, pues, tener un poco más diversificadas las las notificaciones y, pues, de cierto modo el no distraerme tan fácil con todo este ruido digital, notificaciones y y redes sociales en en general. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escucharme, de darme todos estos consejos y de verdad creo que los voy a aplicar desde hoy, voy a aplicar todos estos consejos que me diste para tener una una mejor calidad en mis trabajos y, pues, de cierta de cierto modo tener una concentración, pues ma mejor y y más adecuada a, pues, a este este trabajo que tengo que realizar. Pero de verdad, muchísimas gracias por escucharme y por darme todos estos consejos que me van a venir muy bien.
No, al contrario, gracias a ti por por contarlos, yo confío en ti y sé que lo vas a hacer muy bien. Eh, tienes todo el apoyo, échale muchísimas ganas, y yo confío en que todo va a salir muy bien, y aquí estoy para cuando necesites hablarlo.
Muchísimas gracias.